Pernah. Akhirnya sih biasanya, eee, m eng ya namanya juga manusia ya, kadang-kadang tuh email-nya, eee, apa namanya, <tsk> ya kita gak bisa bohonglah ya karena terlalu banyak kerja juga akhirnya capek ya. Ya udah, biasanya sih bisa dikasih waktu toleransi itu 1 hari sih biasanya kalau ke regional atau global gitu. Jadi misalnya dikasih tenggat waktu gitu ya. Mereka juga pintar strateginya. Jadi kalau orang regional itu misalnya, eee, contoh nih ngumpulin data hari ini gitu ya. Tapi sebetulnya aktualnya bukan hari ini. Jadi mereka udah mundurin sehari atau 2 hari. Jadi kita telat sehari pun masih oke. Itu yang aku pelajari nih. Soalnya aku mulai ngehnya itu karena gini, eee, biasanya kalau telat itu, emang bener-bener telat, itu tuh dia kasih kayak pengingat gitu loh, jadi kirim email balik kan, eee, "Eh kamu belum kasih data ini nih. Udah lewat nih ta tanggalnya." Dia ngomong gitu. Nah biasanya, eee eee, cuman kayak peringatan halus gitu ya. Jadi "Reminder," cuman dia tulis gitu kan. Terus tapi kalau udah bener-bener kayak misalnya mau meeting, misalnya dengan orang global, wah itu dia langsung telepon biasanya, "Eh nih email kamu yang kemarin kamu belum bales, saya butuhin malam ini ya, karena nanti siang mau meeting." Karena kan meeting biasanya, eee, jam 8.00 malam ya kan karena supaya di sana jam 8.00 pagi kan. Ya udah, nah dari situ tuh kalau udah kelewat ya mau nggak mau kita ya lembur lah ngerjain kerjaan itu kan. Karena kan bukan sekedar email kan memang harus ada data yang diolah dulu, baru kirim email kan, nah gitu. Jadi biasanya mereka memang pinter sih ngatur strateginya orang-orang regional, orang global itu. Jadi bukan hari H itu dikasih tahu tanggal tenggat waktunya, tapi dia memang udah mundurin seminggu atau biasanya 2 hari atau 3 hari sebelum gitu, nah tapi aku juga proaktif nanya sih biasanya by by by email kan, aku tanya, "Ini dikumpulin nih kapan?" Aku tuh orangnya selalu bertanya sama orang lain gitu kalau ngasih tugas tuh, eee, mau dikirimkan by email itu jam berapa. Supaya aku juga tahu aku tidak meleset waktunya dia dan dia nggak perlu ganggu aku juga sih dengan dengan chat atau telfon.
Heeh. Betul. Oh, oke. Oh. Iya iya. Mhm. Mhm. Wah. Ya. Ya. Betul. Heeh. <laughs> Oke oke. Mhm. Mmm. Benar. Benar benar benar benar, berarti, eee, memang kamunya udah ini ya udah bisa, eee, mem-follow up itu dengan baik gitu kan agar terhindar dari adanya miskomunikasi kali ya, jadi kamu bener-bener make sure bahwa, eee, deadline-nya atau kapan kamu harus bales email tersebut gitu.
Betul.

Auto replay? Oke.
Eee jadi pertama bikin bikin status dulu kan out of out of office gitu, misalnya bilang, "Kami lagi cuti," ya kan. Terus biasanya disebutin detail tuh, misalnya tergantung kita pergi ke daerah mana kan. Jadi kalau misalnya ke daerah-daerah yang memang susah sinyal, ya kan atau gak memungkinkan kita bawa laptop kantor, ya ditulis misalnya, "Daerahnya, eee, tidak memungkinkan untuk menerima panggilan atau tidak mungkin membuka email atau menerima email," ya kan. Nah itu ditulis dengan jelas. "Nah, kalau misalnya butuh atau apa-apa silahkan misalnya chat ke nomor ini" gitu.
Oh. Oke.